ครับ สวัสดีครับผม
สวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้?
ครับ ของผม ฝนไม่ตกเลย ร้อนมากเลย ของคุณล่ะครับ เป็นไงบ้างครับ ที่นู่น?
อืม ฝนตกชุ่มฉ่ำมากเลยค่ะ ตั้งแต่เมื่อวาน แล้วก็เมื่อวานซืน ก็เหมือนตกมาเรื่อย ๆ เลยค่ะ ก็เริ่มจะมี อากาศเย็น เย็นค่ะ แต่ว่ามันก็จะเฉอะแฉะนิดหนึ่งอะค่ะ บวกกับว่า เอ่อ อาจจะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมเลย เพราะว่ามันจะมีแจ้ง แบบว่า น้ำป่าไหลหลาก
อืม อากาศเย็น เย็นสบายไหมครับ? โอ้ สะ <clears throat> โอ้ เออ เห็น เห็นข่าวแวบ ๆ อยู่ ใช่ไหมครับ เป็น มันมีที่ไหน? อ๋อ ครับ
ใช่ค่ะ อืม ใช่ ภาคเหนือ ใช่ค่ะ ก็จะแบบว่า ตอนนี้กำลังเฝ้าระวังกันอยู่ เพราะว่าระดับน้ำแบบว่า น้ำปิงเนี่ยเริ่มขึ้นแบบ สองเมตร แล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อะฮะ ๆ ครับ โอเคนะครับ วันนี้จะมาชวนคุยว่า อืม ว่า <tsk> การออกกำลังกายสำคัญอย่างไร ต่อสุขภาพ ปกติคุณแบบมีออกกำลังกายบ้างไหมครับ ตรงนี้?
อืม เอ่อ มีค่ะ ถ้าสมมุติว่า วันที่ว่างเนี่ยค่ะ ก็จะไปออก เขาเรียกว่าไร จะเป็นคาร์ดีโอเสียส่วนใหญ่ จะเป็นเดินเร็วบนลู่วิ่ง หรือไม่ก็จะเป็น เขาเรียกว่าอะไร เครื่องปั่นตั๊กแตนอะค่ะ ที่มันจะเป็น step อะค่ะ
ครับ อืม อือ ๆ ๆ ๆ โอ้! ดีเลยครับ เออ ๆ โอเค ๆ เลยครับผม ครับ
ใช่ ค่ะ หรือว่าถ้าวันไหน ที่แบบอยากจะแบบเดินไปด้วยสูดอากาศแบบว่าธรรมชาติไปด้วยเงี้ย ก็จะเป็นไปเดินรอบสวนสาธารณะ